Alors tu vois, je suis à un moment un petit peu, hem une période un petit peu charnière de ma vie, je viens de finir mes études, heu, je je sais ce que je veux. Bah là, je me suis mangé, heu, quelques gamelles au niveau de mes choix professionnels qui m'ont permis de réaliser ce qui comptait vraiment pour moi et heu, j'ai env je suis mon rêve d'enfant, je travaille pour suivre mon rêve d'enfant, mais c'est vrai que je vois 2-3 personnes dans mon entourage, notamment au niveau de la famille qui préféraient que je joue la sécurité. Ils me le montrent pas, mais je le je le sens quand même, hein. Quand j'en parle, ils se disent: «Ouh là, mais heu, est-ce que tu te rends compte, et cetera». Heu, donc ils essayent pas de me, mmh de me tirer vers le bas, pas du tout hein, mais bon, il y a quand même un petit peu de je sens quand même qu'il y a de la pression de «Bah tu as intérêt à réussir ce que tu veux faire, heu, sinon heu»
Oui. D'accord. Mmh mh.
«sinon ça va mal se passer», donc voilà j'ai j'aimerais un petit peu, heu, tes conseils comment je pourrais mieux naviguer, heu, cette période un petit peu complexe.
Oui bah je comprends parfaitement, heu, dans dans le sens où tu voudrais donc heu, partir, heu, suivre ta voie personnelle, hein, ton rêve d'enfant comme tu dis. Et puis ben, de l'autre côté un petit peu ta près une pression peut-être de tes parents, de tes frères et sœurs, mais qui peut-être qui que c'est bienveillant de leur part hein, qui te disent: «bah heu, bah fais attention, tu risques peut-être de bah de te de te reprendre une gamelle comme tu disais». Hem et qu'est-ce que ça serait ton rêve d'enfant justement?
Ah mon rêve d'enfant se serait de, heu d'être pilote, heu, d'avion dans l'armée.
D'accord.
Et hem donc heu, c'est un rêve que j'ai depuis, hem, depuis que je suis tout petit hein. Je travaille pour ça, je je passe ma licence de pilote privé dans le civil, heu, je je m'entraîne au concours que je vais bientôt passer, mais bon, voilà, je vois quand même, heu, que
Mmh mh.
qu'il y a un petit peu de d'hésitation de la part de la famille, quoi.
Oui, bien sûr et justement que tu parles de la famille qui qui te met une pression. Heu, est ce que ce ce c'est vraiment la famille proche, heu, celle que tu côtoies, heu, le plus possible, le plus régulièrement? Ou est ce que c'est aussi des amis? Heu, qu'est-ce qui te met le plus la pression?
Mmh. C'est, heu, l on va dire que c'est la famille proche parce que, heu, les amis, ils sont, heu on va dire que les, heu, b je suis conscient que c'est quelque chose de très compliqué, hein, mais hem, les amis, on va dire qu'ils sont en attente, dans le sens où heu, ils sont pas i ils veulent ils veulent voir ce que ça donne, voilà, avant de de me féliciter ou quoi que ce soit et ils veulent voir, hem alors pour parler un petit peu crûment, je pense qu'il y a, mmh, une fois que j'aurais réussi on me dira «bravo» mais on m'aura pas poussé à le faire avant, quoi.
Oui. D'accord. Mmh mh. Ouais, oui, beh je comprends et s b en plus, si ce sont des amis, heu, ben, c'est assez compliqué parfois, heu, si ce sont des amis très proches ou un petit peu plus éloignés. Bon, des fois, tu peux aussi mal interpréter, heu, si c'est vraiment aussi, heu, ben plutôt bienveillant ou si d'autres te disent vraiment que c'est une mise en garde, heu, qu'il ne faut pas se lancer là-dedans, au risque, heu, un peu de détruire ta carrière et et toi, concrètement, heu, tu tu ne tu n'arrives à à ne ne pas exercer une certaine pression sur toi-même? Heu, tu as vraiment envie d'écouter ton cœur, heu, sans arrière pensée? C'est-à-dire que tu ne n tu ne te dis pas que tu auras des regrets si si tu dois louper ou ou même si tu dois réussir et que tu n'auras aucune autre carrière? Pour toi, c'est c'est vraiment ce que tu veux faire et que c c'est, c'est justement ça qui qui t'aiderait à t'épanouir?
Voilà. Oui voilà e exactement surtout que, hem, j'ai pas envie d'avoir, heu, des regrets dans quelques années me dire: «Ah si j'avais su, heu, j'aurais peut-être réussi». Non, je veux je veux y aller au maximum et une fois que une fois que c'est si ça passe, heu, tant mieux, heu, si ça passe pas, au moins je me serais tout du j'aurais tout donné, j'aurais pas de regrets. Je je veux pas vivre avec des regrets, en fait, c'est que j'ai vu beaucoup trop de personnes dans mon entourage vivre avec des regrets, se dire: «Ah si j'avais, si j'avais, si j'avais». Je je veux pas vivre ça. Je préfère m je préfère me casser les dents en essayant plutôt que, heu, de rester dans ma zone de confort et me dire, heu: «Ah oui, oui, oui, non, mais si j'avais travaillé, je l'aurais fait, il y a pas de souci, quoi».
Oui. Mmh mh. D'accord oui, oui, bah heu, je comprends parfaitement et heu, au final tu essaies de te donner tous les moyens, heu, peu importe ce que ça donne au moins te lancer et pour éviter d'avoir des regrets, bah, de ne pas l'avoir fait donc heu, bah, c'est quand même courageux de ta part et c et est-ce que tu as également peut-être une pression extérieure aussi, heu heu, peut-être de d'ordre administrative ou sociétal, heu, dans le sens où tu aurais peut-être, heu heu, un délai ou peut-être un coût de formation qui qui serait également, heu, compliqué ou de ce point de vue là tout est bon?
Exactement. Bah oui, oui, oui il y a quand même, heu, le le coût de formation et et et t et coûte très cher mais c'est pas financé par, heu, nous-mêmes c'est les pouvoirs publics qui le finance donc c'est fi une pression, en moins. Mais hem, on peut aussi dériver là-dessus parce que c'est des questions que je me pose. C'est pour mieux re gérer la pression une fois que j'aurais réussi puisque oui, une fois que j'aurais réussi, là, il y aura une énorme pression à réussir. Heu, il y aura une énorme pression à réussir parce que, heu, la formation coûte très cher, elle est très demandante et heu, j'ai une petite pression au niveau du temps, elle est légère, mais voilà, j'arrive sur la sur la fin de l'âge, heu, où quel on peut postuler quoi donc heu, il y a aussi, heu il y a aussi cette pression-là de v montrer que ça vaut le coup de me prendre même si je suis plus âgé que la là je vais être plus âgé que quoi les tr ouais la moitié des candidats, peut-être.
D'accord. Mmh mh. D'accord. Oui. D'accord, oui, bah donc, effectivement, heu bah, tu as quand même une petite pression dans le sens où, tu, heu, il faudrait que tu le fasses, heu, là maintenant, ou du moins très prochainement, et pas encore te laisser, heu, quelques années de réflexion. Donc est-ce que ça, c'est peut-être quelque chose que tu as aussi, heu, un peu mis sur table, heu, avec ta famille, tes amis? Heu, de leur dire: «Bah écoutez, heu, bah, pour moi c'est c'est maintenant ou jamais et heu, bah, si si justement, je ne me lance pas dans ce rêve, dans cette formation, bah que je ne pourrais plus jamais le faire» et heu, bah mmh, peut-être aussi leur montrer au final les avantages que tu aurais, c'est à dire, peut-être, le le salaire, heu, qui serait peut-être très attractif. Heu, peut-être, aussi, bah, tous les avantages liés à ce nouveau métier. Est ce que tu aurais ess tu as essayé au final un petit peu de les rassurer?
Exactement. Mmh mh. Oui, oui, oui j'ai, hem j'ai essayé de les motiver et de les rassurer avec, heu, ça, surtout ma surtout ma ma compagne aussi, hein. Mais on reste quand même sur un sur un travail où, heu, les les avantages, heu, ne sont, pas les les avantages ne sont pas volés. Heu, c'est-à-dire qu'il y a il y a quand même une, heu une grosse aversion au risque. Il y a quand même une heu heu, des déplacements qui sont assez fréquents et cetera. Donc ça, j'essaie de les de les rassurer aussi, heu, là-dessus, parce que dans leur tête, heu, on va on va plus jamais me voir, heu, donc heu, c'est j'essaie de les rassurer aussi, heu, là-dessus hein.
Oui. Mmh mh. D'accord. OK. Oui, bah, je comprends, et puis, bah, de ce que tu me dis là au final, ce serait une formation donc en en présentiel et non pas en en distanciel, c'est bien ça?
Oui, oui oui, voilà c'est ça, c'est un ça c'est en présentiel heu, il y a pas de, heu, bien évidemment de temps en temps, heu, ils ils nous libèrent, mais voilà c'est du présentiel.
D'accord, et est-ce que tu tu aurais également, heu, essayé de de de rassurer pt soit ta compagne ou ta famille et tes amis? Ben, s'ils s'inquiètent peut-être de tes sources de revenus, heu, est-ce que tu tu as déjà essayé de penser, heu, à trouver, heu, bah, un petit job, heu, à temps partiel à côté? Heu, est-ce que tu tu sais si tu pourrais faire quelque chose? Peut-être ça rassurerait également ta compagne de savoir que tu gagnerais quelque chose?
Alors, ce qui est a agréable avec, heu, cette formation là, c'est qu'elle est elle est rémunérée, donc ça, il y a, en fait i i i c'est pas tant le ils ont pas trop de de de stress au niveau, heu, financier hein, hem, il n'y a pas de il y a pas de souci là-dessus, mais c'est plus du stress au niveau de, hem disons, qu'u c'est une montagne qui est assez grosse, à gravir quand même ce ce projet là, et ils ont peur de de ce qui va se passer, je pense, si malheureusement ça ça ne fonctionne pas.
D'accord. Mmh mh. Oui. Oui bien sûr, heu, et et je comprends justement, heu, bah, ça peut être aussi pas mal hein, comme tu dis, i i si tu reçois une certaine rémunération dans la formation. Heu, donc ça va être une formation assez lourde hein, donc heu, ce ne sera certainement pas facile. Donc encore une fois c'est c'est bien de ta part de te lancer. Et peut être, bah, pour toi, heu, avant tout, peut-être de te dire aussi, bah, que, heu, voilà, que tu as une petite pression extérieure par rapport à l'âge, donc heu, il faut que tu dises que tu tu irais maintenant, et parce qu'après, bah, tu ne pourras plus le faire, et puis, bah, tu verras bien, heu, si ça passe ou ça casse, mais en tous les cas, bah, tu donneras tout à fond, et puis, heu, quitte à ce que ça passe, bah dans ce cas, tant mieux, et puis bah, pour ta famille, pareil, tu tu essaies de les rassurer à nouveau, heu, de leur dire: «bah, voilà je je pars, heu, un petit moment pour, heu, pour la formation» et puis, heu, ben, ça n'empêche peut être pas de les voir, heu, le week-end. Est ce que tu tu as des possibilités, de peut être, des permanences pour entrer le week-end?
Ouais. Mmh mh. Non, c'est sûr. Ouais. Oui, oui, oui, c'est ça qui est c'est ça qui est intéressant et j'essaie de jouer dessus pour éviter de les d de pas les faire stresser quoi. Mais hem, oui c'est oui, oui, il y a il y a quand même heu, je vais pas être, je vais pas être en prison mais heu, c'est vrai que je je comprends parce que c'est un c'est un changement de de vie drastique. Heu, ils ils se posent, heu, ils se posent beaucoup de questions et là, tu es en train de de me faire réaliser qu'en fait ils sont peut-être plus curieux qu'autre chose, c'est-à-dire qu'ils sont stressés parce qu'ils ne connaissent pas, pas forcément parce qu'ils pensent que heu hem, je pense qu'il y a étant donné que c'est mes parents qui qui sont comme ça, je pense qu'il y a un instinct, heu, parental qui les fait stresser. Ils connaissent pas forcément donc ils savent pas trop comment ça va se comment ça va se goupiller, quoi.
Oui. Oui. Oui c'est ça, effectivement, heu, et puis c'est peut-être aussi, heu heu, par rapport à la génération. Tu sais, les différences générationnels, heu, ben, à leur époque, heu, bah, c'était, peut-être, heu, pas trop d'études, directement le boulot. Donc pour eux, c'est la sécurité, heu, financière avant tout. Et puis bah, peut-être que, voilà, ce système de formation, en plus rémunéré, ils ne connaissent pas trop. Mais en plus, si tu leur dis voilà, que tu es payé et que tu peux en plus, heu, rentrer le week-end soit pour ta compagne ou, heu ou pour, heu, les voir, eux, tes parents, bah ça peut aussi les rassurer. Puis après, il faut aussi leur dire que tu as quand même, heu, tu auras du moins, peut-être accès à Internet, donc tu pourras communiquer avec eux, via les réseaux WhatsApp, SMS ou appels. Donc au final, heu, tu as vraiment pas de souci à faire, tu seras toujours en contact avec eux et heu, ben, tu tu tu leur dis, bah, qu'au final, tu tu seras payé à être formé pour un métier que tu aimerais faire et heu, voilà, que c'est ton choix personnel et heu, si vraiment ils sont bienveillants et comme tu le dis, ben, c'est peut être plus par curiosité, bienveillance, hem, ben ils pourraient peut être l'accepter au final de se dire: «Bah voilà, c'est son choix et et heu, bah, si ça peut le rendre heureux», heu, ils le re comprendront, peut être, aussi.
Ouais. Bien sûr. Mouais. D'accord. Mmh. Ouais, ouais, ouais, c'est vrai. J'aurais j'avais pas vu ça, heu, sous cet angle là. Je vais essayer de leur un petit peu de leur en parler comme ça parce que, heu, je pense qu'il y a quand même, heu, il y a quand même matière de les faire déstresser. Et puis c'est ce que je veux faire donc qu'ils soient stressés ou pas, je vais aller hem, je vais aller vers cette voie-là. Donc, ouais, merci je pense que je vais essayer ça et c'est grâce à toi donc heu, merci beaucoup je me sens beaucoup plus, heu, rassuré maintenant à l'idée de leur en parler.
Ouais, beh, il y a pas de problème, il faut que tu te dises à toi, et puis aussi à eux, bah que c'est uniquement un petit cap hein, même si c'est pour quelques mois ou quelques années, et bien c'est c'est uniquement sur du court terme pour justement préparer ta vie sur le long terme, sur ton avenir. Et où tu tu auras justement une bonne sécurité financière, heu, aussi de bonnes responsabilités, comme tu as dit, avec les avantages donc heu heu, c'est c'est au final construire ton avenir et ça ils devraient le comprendre sans problème, mais je me fais pas de souci pour toi.
Ouais. Mmh. M merci.